Eh, Kak boleh gak sih ceritain pengalaman kamu itu memulai kebiasaan olahraga, yang udah rutin nih, apakah itu membantu tuh, Kak untuk, eee, kegiatan kamu itu?
Oke jadi, eee, ini tuh aku baru banget selesai nih Kak membership-nya ini aku harus perpanjang lagi biar rutin lagi nih jadinya nih biar aku inget gitu kan nah jadi awalnya itu aku tuh nggak sengaja Kak, eee, lagi belanja gitu. Nah terus, ada lah sales nih yang nawarin kalau buka, eee, tempat gym baru gitu tempat gym baru dan ternyata lokasinya tuh nggak jauh nih Kak dari rumah aku gitu kan pas aku lihat wah membership-nya lumayan murah nih Kak waktu itu cuma Rp200.000 sebulan udah full akses, bisa aku nge-gym di semua Indonesia dan juga bisa ambil kelas akses kelas tuh, Kak.
Iya. Oke. Oke. Oh jadi dia ini franchise gitu Kak ya ada di mana-mana gitu ya, mmm, oke.
Iya betul bener banget ada di mana-mana gitu Kak nah pas aku lihat, Rp200.000 jajan kopi aja sebulan lebih dari ini kan Kak, dari Rp200.000 kan gitu ya okelah aku daftar gitu. Nah, biar dapet harga yang paling murah yang Rp200.000 itu Kak tapi aku tuh daftarnya harus 1 tahun langsung tuh Kak, mmm, jadi gabi jadi pembayarannya itu di muka gitu nggak per nggak didebet perbulan gitu Kak, nah akhirnya udahlah ikut tuh Kak akhirnya aku daftar nah karena udah terlanjur daftar 1 tahun biar enggak rugi mau nggak mau kan, Kak, dateng jadinya ke gym tuh.
<laughs> Iya iya iya. Oh gitu? Oke. Heeh, ini Kakak ikut? <chuckles> Mhm mhm, bener ternyata juga menarik ya, cara mereka untuk apa namanya promo gitu, eee, walaupun murah tapi harus setahun bayarnya dan orang yang daftar jadi agak rasa merasa rugi dia kalau gak datang gitu.
Iya gitu. Iya. Betul betul. <chuckles> Bener banget itu, Kak.